Ah, bueno, la verdad que yo, me dejé mucho influenciar por mi familia cuando era, ah, cuando era menor, obviamente. Pero ya luego me di cuenta que Sí. <chuckles> Pero, a un nivel que me hacía daño, porque yo soy una persona gay, entonces ellos me influenciaban mucho con el carácter religioso, pero ya en el nivel, ah, que me dolía, o sea, me hacían, ah, dudar de mi amor propio. Por ejemplo
Ujú. Ujú. Bueno, todo el mundo, ¿no? Sí. <chuckles> Ajá. Sí. Mm. Uy, uy. Pero, espérame, espérame un segundo porque este tema está muy bueno, pero vamos por partes, o sea, ¿cómo cómo empezó? Digamos, eh, digamos, ¿la influencia religiosa quif cristiana de tu familia?
Ujú. Ajá, religioso. Cristiana, sí, cristiana.
Desde muy niño, digamos, ¿tú ibas a la iglesia muy seguido, te hacían leer la Biblia? ¿Có cómo era? Digamos.
Ujú. Correcto, eh ah, era leer la Biblia todos los días, ir a la iglesia los domingos, ah entonces, eran escuchar casi todos los días de que: "Los, eh, homosexuales se iban a ir al al lago de azufre". Entonces, am, yo sí. Yo desde que tengo memoria, me gustan los chicos, por desgracia, ¿no? pa <laughs> No, o sea, que los chi que los chicos no no no l no son muy bue no, pa Pero
Guau. Bastante. Qué fuerte. Ujú. Ujú. No, ¿qué dices? No. No. ¿Qué dices? No. <laughs>
No, no, no, dejando el chiste, la verdad que Sí, desde que tengo memoria me gustan los chicos. Y, ah, la verdad que
Okey, perfecto.
el problema, ah, en ese momento, era de que, mm, no había como una concientización aún como ahora, la de: "Ay, de que ya vas normal" y todo eso. En ese momento aún era un tabú. Entonces
Ujú. La mente muy cerrada. Pero eso más o menos, ¿en qué año fue?
Correcto.

Sí, más que no escuchar, es como no aceptar, ¿no? Como no aceptar con los brazos abiertos, como no decir: "Como, mm, igual es igual es que es que no importa la inclinación sexual, eres nuestro hijo igual".
Exacto. Exacto, o sea, no es la gran cosa, la verdad, al fin al final del día, jum.
Sí, sí, digamos que que hay personas que se toman muy a pecho este tema religioso, ¿no?
Exacto, exacto, y la verdad que lo manejé, de una manera prudente, porque
Ujú.
la opinión de ellos, porque dije: "Okey, ¿qué gano si yo salgo del clóset a los 12 años?, de ley me van a llevar a al psicólogo, me van a hacer meter en terapias, me van a
Sí. O terapia. como, mm, exacto.
terapias de conversión. Entonces yo, voy a salir peor yo mentalmente", entonces dije: "Mejor me callo la boca, y digo que me gustan las mujeres", y eso hice.
Ujú. Sí, sí, pues, o sea, conociendo a tu familia como la conocías tú creo que fue la me la manera más sabia de actuar, ¿no?, más prudente.
Sí, correcto, correcto, porque no iba a ganar nada, yo dije: "No, no voy a ganar nada". Ese ese momento de película, como que: "Ah, saben que soy gay", que me abracen y eso, como que te apoy no eso no iba a pasar, eso no iba a pasar, eso es de película, sí, <chuckles> sí, eso yo decía: "No, no, no". Y mis amigos también me decían: "Sí, sí, sí, mejor cállate la boca, la verdad, ah, no les digas nada hasta que ya, ya te ya tengas tu dinero, ya tengas tu tu cuenta de ahorro, ya tengas" Correcto, yo: "Sí, sí, eso voy a hacer". Y eso hice, y me sirvió, la verdad.
Ujú. <laughs> Eres nuestro hijo, igual, te amamos. <chuckles> Claro. Tu independencia. Mm, sí hiciste muy bien, ¿y qué consejo le darías a una persona que está pasando por lo mismo ahora?